Ja, also das, was man bei dir raushört ist, dass du extrem diszipliniert bist. Du hast 'n kompletten st äh, äh, Tagesstruktur. Du weißt genau, was du tust, worauf du dich anlässt, was für Pflichten du hast. Da könnte ich mir 'ne Scheibe von abschneiden. Ähm, das Ding ist einfach, du, ähm, kannst, wenn du möchtest, diese Disziplin auch auf deine Pausen übertragen in deinem Mindset. Du kannst sagen, es ist wirklich genauso wichtig. Es ist nicht weniger wert. Eine Pause ist nicht weniger wert als die Stunde, die ich arbeite oder die Stunde, die ich studiere. Ganz im Gegenteil, die ist sogar mehr wert, weil ohne das habe ich nicht die Ressourcen, die anderen Sachen vernünftig von der Bühne zu bringen. Also muss ich mir ganz wichtig jetzt die Puscheldecke schnappen und aufs Sofa und Serie schauen oder irgendwas und das ist auch gut so und wichtig so. Ne, das war jetzt so 'n Beispiel. Mhm.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. Mhm. Ja, du hast ja auch total recht. Also, das ist, glaube ich, echt wichtig, dass ich mir das immer mal wieder sage und dann vielleicht auch wirklich irgendwie mich belohne mit Essen oder irgendwas, was mir dann so im Moment einfach Spaß macht.
Ja. Mhm. So so zum Beispiel, was da helfen kann, ist zum Beispiel, ähm, wenn man einmal die Woche 'n entspannendes Bad nimmt, ne? Da zündet man sich 'ne Kerze an und badet 'ne Runde, wenn man kann. Oder wenn man sagt: „Ich mache halt eben diesen“ genau, oder man macht so diesen, äh, Waldspaziergang oder wenn's finanziell bei dir jetzt nicht ganz so, äh, eng ist, dann könntest du auch drüber nachdenken, einfach mal, äh, irgendwo sich 'ne Fangopackung zu holen. Einfach mal sich durchkneten lassen beim Masseur oder bei 'ner Masseurin. Einfach mal sa sitzen, entspannen und so richtig mal Augen zu und sich so durch äh, kneten lassen. Das kann alles Wunder wirken dann.
Mhm. Das hört sich sehr gut an. <chuckles> Ja. Stimmt, das hört sich echt, ne, nach 'nem sehr guten Plan an und ich glaube, da kann ich auch gut bei, äh abschalten und mal tatsächlich genießen und nicht über irgendwas nachdenken.
Ja. Ähm, was auch noch helfen kann, ist natürlich, sich Hobbys zu schaffen. Hobbys sind teuer, Hobbys brauchen Zeit und, äh, das scheint bei dir nicht also, Zeit scheint bei dir grade die Mangelware zu sein. Aber wenn du jetzt sagst: „Ich habe Lust“, zum Beispiel, äh, ich sage jetzt mal, „Briefmarken zu sammeln“, ne, einfach nur als Beispiel. Dann kann man da auch auf jeden Fall drin aufgehen und, äh, ähm, sich, äh, wirklich, ähm, auf das konzentrieren und zwischendurch schaut man dann auf seine Alben, was man schon gesammelt hat und so weiter, und das gibt jedes Mal wieder so Ruhe im Kopf. Oder 'n Haustier, 'n Kätzchen oder so was. Ja, mhm.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Das stimmt, ja. Ja, ich habe <chuckles> Ja, Haustier wäre super, das passt leider in meinen Lebensalltag nicht, ähm, oder in meine Wohnsituation, aber das wäre wirklich, äh, glaube ich, perfekt. Also, ich habe versucht, mir so selber zu erzählen, dass eben Lernen dann mein Hobby ist, damit die Universität bisschen zum Hobby wird und das hat auch kurz funktioniert, hm, aber nicht nicht besonders langfristig. Also eigentlich, äh, braucht man mal 'n echtes Hobby, wo man wirklich abschalten kann, also, außerhalb von Sport jetzt vielleicht auch noch.
Schade, ja. Mhm. Ja.